Perfetto, eravate arrivati per ultimi probabilmente, vi guardavano anche male?
Ehm, non so, c'era pieno, ma ma proprio prima di entrare, eh. E mhmm faceva un caldo incredibile
<chuckles> Sì.
e niente. Io mi sarei anche accontentato di stare un po' dietro. Poi, perché quando siamo entrati non eravamo davanti. Lei mi ha preso per una mano, ha detto: "Andiamo Michele, vieni". Ehm, ha fatto, tipo come un ariete, come una rugbista, non so. Ha spostato tutti quanti, ha aperto un varco, tutti ci guardavano malissimo. Io volevo morire, però siamo arrivati davanti.
Mh-mh. Sì? <chuckles> Ha aperto un varco. Ecco. <chuckles> Sì, certo, beh. Beh, bene, bene, bene. Ma, c'è qualcosa in particolare che ti è rimasto dentro?
Eh beh, allora, sicuramente perché c'erano 2 gruppi che aprivano, m molto belli, ehm, s c'era un gruppo di australiani pazzi, erano in 2, 'sto qua cantava e e c'aveva, non lo so, una specie di rullante a tracolla, boh, vabbè era un pazzo, e sotto effetto di di qualche sostanza probabilmente, perché cioè, c'aveva uno sguardo, mi ricordo. Poi han suonato i Black Label Society. E poi, il momento più bello però, quando sono entrati proprio i Black Sabbath c'era c'era 'sto
Mh-mh. Ah, okay. <chuckles> Ah, cavolo. Ah beh. Certo, eh. Il concerto è il concerto.
Eh era comunque eran loro. E c'era questo tendone, mi ricordo. Ho sentito la chitarra subito. Hanno iniziato così, sai, non si vedevano loro, poi si è aperto 'sto tendone incredibile, e sono entrati come dei degli dei, delle divinità de del ro
Mh-mh. Dì. Sì, come di wrestler sul ring, col loro riff di base. Ho capito. Che bello.
Era era proprio, esatto, esatto! Era un'entrata, proprio da WWE, de miglior periodo.
Perfetto, <chuckles> wow! Ma, c'è stato un brano che dal vivo ti ha impressionato particolarmente?
Esa Mah, un un po' tutti. Però, appunto, come ti dicevo, quello che hanno fatto quando sono entrati. Era War Pigs, che è la prima canzone di Paranoid, che è il secondo disco
Mh. Okay, sì.

Certo, certo. E invece per quanto riguarda, uhm, il cibo, come eravate organizzati? Cioè, c'erano grandissimi panini, uhm, qualsiasi cosa, vi siete portati qualcosa voi, come avete fatto?
Ma sai che cibo non ce n'era? Perché era questa arena qua fuori da Bologna e e non c'era niente, cioè era un paesino così, c'era l'arena lì, ma era un po' distante. Noi non avevamo la macchina, quindi non è che potessimo andare in giro e c'eravamo preparati appunto dei panini. E
Mh-mh. Certo. Mh-mh. E quindi nel momento in cui bisognava mangiare avete tirato fuori un po' quello che avevate.
Lo ave mangiato prima, sì, sì, prima di entrare, ma mi rico ori una brioche che abbiamo preso, ehm, dopo il concerto, 'sto bus ha fatto u un giro stranissimo, ci ha messo tantissimo e quindi siamo andati in autogrill che era era notte, no? Cioè era era tardi. E mi ricordo sta brioche all'amaren no, uhm, l'amarena, l'albicocca, ehm, surgelata, bruttissima, pagata probabilmente tantissimo in autogrill e mi ricordo che c'era David Bowie in TV. E quindi ho questo ricordo di sta brioscina, io tutto sfatto che la mangio, con Starman di David Bowie che andava. <chuckles>
Ho capito. Mh-mh. Okay, sì, sì. Mh-mh. Ah beh, certo. Ah, wow. Ho capito, ho capito. Ma invece com'è che aizzano le foglie i bl i le folle i Black Sabbath? Com'è che fanno scaldare il pubblico?
Ma sai, cioè è bastato solo va beh a parte la chitarra, lì che era partito il pezzo, è è è uscito Ozzy, non ha fatto niente, è uscito camminando, u anche un pochino goffo, che poverino, era comunque era era po' malato. E, niente, è uscito, tutti <whoops> cioè proprio in delirio, folla bastata solo la la vista. Poi lui aveva faceva caldo, aveva questo idrante dell'acqua che ogni tanto lo tirava al pubblico, cioè bagnava un po' la gente con pompa, è stato bellissimo. Io ho preso un pochino d'acqua, ma pochissimo, volevo prenderne di più.
Sì. Va beh, ehm, avrà la sua età. Wow. <chuckles> Mh-mh. Sì. Okay. Ah beh, certo, una volta che sono lì per farmi tirare una sciacquata da Ozzy Osbourne direi che non posso non posso esimermi. <chuckles> Ma certo, è più che condivisibile, certo, certo. Ma invece
Esa volevo io cercavo di farmi <chuckles> Per fo è un onore. Cercavo di farmi vedere da lui, cioè: "Ozzy guardami", dico, però non non lo so se mi ha visto, probabilmente no.
<chuckles> Eh beh i t i tipici momenti in cui magari credi di aver fatto eye contact, ma non no spesso non è così, ehm, è è capitato?
Eh. Non lo so, cioè voglio lasciarmi il il beneficio del dubbio. <chuckles>
Ah va bene, va bene. Ma dopo quell'esperienza, no, un'esperienza così incredibile, tutti gli altri concerti come son suonati? Sembravano qualcosa un passo sotto o comunque sei riuscito a goderteli forte?
Sì.